เรานัดกับเพื่อนมานานแล้ว อย่างเงี้ย อยู่ดี ๆ เราเทเพื่อนเลยเหรอเพื่อไปกับครอบครัว?
โอ๊ย แต่ถ้านัดกับเพื่อนมานานก็ต้องบอกครอบครัวเลยว่า "นัดกับ เพื่อนก่อนนะ" ก็อาจจะแบบว่า อ่า ถ้ามันไปที่ไม่ ไกลกันมาก บินไปกับเพื่อนแป๊บหนึ่ง อา เดี๋ยวบินไปหาครอบครัว ต่อ อะไรอย่างงี้ อา <chuckles> แต่ถ้ามันคนละทวีป ถ้าคนละทวีปก็ ต้องดูบัดเจด จ อ่อนค่ะ
อ๋อ อ๋อ อ๋อ อะไรประมาณนั้นเนาะ ก็เลือกกลาง ๆ มี <chuckles> อัน อันนี้ อันนี้ อันนี้มันมีอีก อีกอันหนึ่งเนาะที่อยากจะถาม
ใช่ ค่ะ
ถ้าเกิดแบบตอนที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่แบบยากลำบาก อย่างเงี้ย ยากลำบากจริง ๆ อะ ครอบครัวหรือเพื่อนจะมีความสำคัญมากกว่าสำหรับเรา?
ค่ะ เอ่อ ตัวหมวกมองว่า ครอบครัวสำคัญมากกว่าค่ะ ถ้า ถ้าเป็นเวลาที่ยากลำบาก เพราะว่า คิดว่าเขาพร้อมจะ จะยื่นมือมาช่วยอะค่ะ ใช่ แต่ ใช่ไหมคะ? แต่เอาจริง ๆ มันน่าจะแล้วแต่เรื่องมากกว่าว่า เราลำบากเรื่อง อะไร?
อ๋อ ครับ อืม ก็จริง ก็จริงครับ <chuckles> ก็ใช่เนาะ ก็ใช่เนาะ อย่างเช่น เราอกหัก อะไรอย่างเงี้ย ไปอยู่กับเพื่อนคงจะดีกว่า <chuckles>
ช ใช่ อา ใช่ค่ะ แต่ว่าแบบว่า ถ้ามีปัญหาเรื่องเพื่อนก็อาจจะไปคุยกับครอบครัวมั้งคะ ถ้าเป็นเรื่องเพื่อนที่แบบว่าไม่หนักเกิน แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเพื่อนคนหนึ่ง อาจจะไปคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ได้
อะฮะ อืม อ้อ เออ ๆ ใช่ ๆ เออ มันก็ขึ้น ขึ้นอยู่กับเรื่อง เอ่อ หมายถึงส่วนไหนอะครับ อ่า เห็นอะไรสำคัญกว่าเหรอ?
ใช่ ใช่ไหมคะ แล้วคุณบ้านน่ะคะ? คุณบ้าเรียก ไม่ใช่ค่ะ อยาก อยากถามคำถามเดิมเลย คำถามที่ว่า ถ้าเพื่อน <chuckles> หรือว่าครอบครัวชวนไปต่างประเทศ
อ๋อ อันนี้ผม
หรือว่าไปเที่ยว อะไรอย่างงี้ อยากไปกับใครคะ?
อันนี้ผมเลือก อันนี้ผมเลือกไม่ยาก เพราะผมไม่มีตัวเลือกเยอะเนาะ ผมต้องไปกับ ไปกับครอบครัวอยู่แล้ว เพราะว่า เขาคงไม่ปล่อยให้ผมไปกับเพื่อนหรอก <laughs> เขา เขาคงไม่ ปล่อยไป ไปกับเพื่อนแน่นอน ไม่งั้นผมโดนด่าตายเลย <chuckles>
อา อ๋อ <chuckles> อ๋อ โอเค เป็นเหตุผลแบบมัดมือชกใช่ไหมคะ?
<chuckles> ใช่ ใช่ครับ เป็นเหตุผลแบบว่า คุณไม่มีตัวเลือกนี้หรอกในความเป็นจริงนะ คุณไม่มีทางได้เลือกเลย <chuckles>
อา ป ป แล้วถ้าสมมุติ เออ สมมุติว่าแบบมีปัญหาเรื่องเงิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณบ้านคิดว่าจะไปหาเพื่อนหรือว่าครอบครัวดีคะ?